Thực sự là quá nhiều sự lựa chọn, thì trong cái vô vàn sự lựa chọn đó đúng rồi, quá nhiều sự lựa chọn, đúng hông? Rất là nhiều vùng miền khác nhau kết hợp với nhau, thì, ờ, theo bạn á, tại vì, ờ, ờ, nhiều món mới như vậy á, nhưng mà mình, ờ, thậm chí là mình hông có biết nó cái món gốc nó như thế nào, thí dụ như là mình nghe cái món nó mới nhưng mà thực ra thì, ờ, cái hương vị nó không giống như là cái hương vị của cái món đó thật sự, thì bạn làm thế nào để bạn, ờ, ờ, thử món mới mà mình cảm thấy không hụt hụt hẫng khi mà nó không giống như cái hương vị thật sự bản gốc của nó?
Ừm, các cái quán ăn vặt luôn, cũng có. Ừ, đấy. Ừm. Ừm. Ờ, đối với bản thân mình nhá, thì, ừm, cái hương vị gốc ấy, nó không quan trọng lắm đâu, nó quan trọng làm sao mà nó hợp với khẩu vị của mình thôi. Tại vì nhá, có những cái món mà nếu như mà làm đúng với bản gốc ấy, thì có thể mình không ăn nổi. <laughs> Ừ, nó nó quá cay hoặc là nó, ưm, ví dụ như là một số những cái món mà liên quan đến mắm đi, chẳng hạn thế. Ừ, thì ví dụ như là nếu mà ăn đúng cái cả các cái vị mắm của miền Tây chẳng hạn thì có thể là mình sẽ không thể nào ăn được, nhưng mà về đến, ơ, ngoài Hà Nội hay là về đến ra miền Bắc ấy, thì người ta đã chế biến lại làm sao để nó phù hợp với cả khẩu vị của của người miền Bắc ấy, thì mình sẽ dễ ăn hơn, mình sẽ thấy ngon hơn. Đấy, ví dụ như là cái món, ưm đúng rồi, muốn món bún bò Huế chẳng hạn nhá, thì mình mình ăn cái bản gốc ở trong Huế thì mình thấy nó hơi ngọt đối với cái khẩu vị của mình ấy.
Hợp khẩu vị. Không ăn nổi, đúng hông? Thí dụ như nó quá cay hả? Hay là như thế nào ha? Mắm. Ừm. Phù hợp. À! À! Như vậy là tùy thuộc vào khẩu vị. Bún bò Huế.

Thì, kiểu như là, mình sẽ để ý xem là có một cái, ờ, bình luận nào đó ấy, mà nó ghi có vẻ như là thực tế một chút ấy thì thì mình sẽ yên tâm hơn. Chứ nếu mà, ừm, thấy cái người mà làm clip người ta khen thì mình chưa chắc là ngon, nhưng mà ví dụ như là có nhiều người bên dưới com bình luận là, "Ờ, mình đi ăn rồi, mình thấy cũng ngon thật" hay là gì đấy, người ta chia sẻ một số những cái cảm nhận cá nhân của họ thì mình sẽ thấy tin tưởng hơn một chút ấy, kiểu như thế.
À. Đúng rồi. Đúng rồi, ừm. <laughs> À, đúng rồi, ý là mình nên đọc bình luận ở dưới, đúng hông? Thí dụ như người ta nói mà chưa chắc gì nói đúng đâu, thì, ờ, bây giờ bạn có tin hoàn toàn vào TikToker hông? Ý là những người mà làm TikTok, ơ, quảng cáo về đồ ăn chẳng hạn, hông tin, đúng hông? Ừ. Làm sao mà tin được, tại vì
Ừm. Không đâu. <laughs> Đúng rồi, người ta làm cũng vì người ta làm vì tiền mà. <laughs>
Ừm, ừm, ừm, ý là mình phải thử rồi mình mới biết rồi mình mới tin tưởng được. Thì, ờ, ý là ngoài cái kênh TikTok ra đi, là bạn có tìm hiểu trên những cái kênh khác nữa hông, như là trên, ơ, website chẳng hạn, hoặc là trên, ơ hoặc là hỏi đơn giản là trên ChatGPT đi, có hông?
Ừ. À, mình thì sẽ, ờ, hỏi bạn bè đi, chứ mình không hỏi mấy cái, ơ, công nghệ nữa đâu. <chuckles>
À, đúng rồi, hỏi bạn bè để chắc ăn hơn. <laughs>
Ừ, đó, kiểu như, ơ, chắc chắn là ai cũng sẽ có những người bạn rất là sành ăn và cũng hay đi ăn đấy, thế là thôi cứ hỏi bạn bè đi xem là cái món này ở quán này có thấy ổn không, chúng mày có thấy ổn không chẳng hạn ấy. Đấy thì thì nếu mà bọn nó bảo là "Ồ, ổn, ổn, ổn, ổn đấy" thế thì là cũng được, thì là đi. Còn nếu mà có đứa chê là thôi nha. <laughs>
Ừm. À. À, thí dụ như bây giờ mình hỏi bạn bè đi, bây giờ mình có 10 người bạn, bây giờ 5 người bạn chê, 5 người bạn khen thì mình biết làm sao bây giờ?
<laughs> Thế thì khả năng là là là không ngon đâu. <laughs> Tại vì là nhá, ừm, mình cũng rất là hay đi những cái quán mà được rất là nhiều người khen, nhưng mà mình còn khó tính hơn cơ ấy, tức là mình đi mình còn chê cơ. Thế nên là nếu như mà đã có nhiều người chê như thế rồi thì thôi, còn được nó 50% khen thôi thì khả năng là nó cũng không vừa với ý mình được. <chuckles>
Hông ngon, hông ngon, đúng hông? <laughs> Khó tính nhỉ? Ờ. Đúng rồi, ý là mình phải nghe làm sao mà nó có nhiều người khen thì mình mới tin, đúng hông? Thì bây giờ ừm. Ừ, 80% nữa mới tới tin, chứ bây giờ mới có 5 người làm sao tôi tin được, đúng rồi. À thì bây giờ, ờ, một còn một cái nữa nha, thí dụ bây giờ mình thường á, mình ở những cái vùng khác nhau, thì trong những cái vùng của mình sẽ có những cái khu vực khác nhau thì bạn tìm, bạn ý là thí dụ bạn rà cái món mới á, là bạn rà ở trong khu vực của mình, hay là bạn rà những khu vực xung quanh nữa?
Ừ, ít nhất phải được 80% chứ. <laughs> Ừm.

Ồ, là nó ngọt hơn.
Ồ, thế là ăn ở ngoài Bắc thì người ta sẽ làm ít được cái vị ngọt hơn thì mình lại thấy ngon, đấy, còn chuẩn vị thì lại nhiều quán làm rất chuẩn vị thì mình lại thấy ngọt. <chuckles>
À. <laughs> Ừm, à, như vậy là bạn cảm thấy là mình có phải là người, à, à, gan dạ hông? Giống như là, kiểu như là, bạn mình muốn, a, mình thử một cái món thật là lạ lùng mà mình chưa bao giờ mình ăn, mà mình cũng chẳng biết cái món đó ra làm sao nữa, là mình có muốn, ờ, chấp nhận rủi ro là cái món đó không ngon, hoặc là mất chấp nhận là mất thời gian và tiền bạc để thử cái món đó hông?
Không nha. <laughs> Mình không muốn thử những cái đồ không ngon đâu nha. <laughs>
Ừm. <laughs> Mình hiểu, mình hiểu.
Tại vì mình chỉ có một cái mồm đấy thôi nên là muốn ăn cái gì nó nó ngon, nó chất lượng luôn đi, chứ ăn xong rồi tại vì có những lần mình đi ăn xong rồi mình, ừm, bị ăn phải cái đồ không ngon, xong cái tâm trạng của mình nó cũng tự nhiên, kiểu, lúc ấy cả nhóm cũng bị khó chịu ấy, bị hằn học ấy, bị cáu kỉnh luôn ấy. Ừm.
À. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ồ! À. Đúng rồi, tại vì mình bỏ tiền, bỏ thời gian ra mà, bây giờ mình lỡ mất tiền, mất thời gian mà nó hổng ngon nữa. Ừm.
Đúng rồi, mà ăn những cái đồ không ngon vào, nó ăn ăn những cái đồ không ngon vào ấy, nó cứ phí phí ấy, kiểu thế.
Ừ. <laughs> Đúng rồi, mình cũng mình mình mình thấy, ơ, nếu bây giờ á mà dắt bạn bè mình đi ăn mà nó hông ngon, thì trời, nguyên đám nó đổ lỗi cho mình hết, đúng hông? Thì, à
<laughs> Mất cả công ăn. Thì đó, eo ôi nghe! Cái này là cái rất là là ngại nha, <laughs> tại vì là mình cũng là một người, ừm, rất là hay đi ăn, xong rồi bạn bè cũng rất là tin tưởng cái khả năng chọn quán ăn của mình. Thế ví dụ như, ừm, hôm nào đấy mà mình liều mạng mình bảo là "Quán này tao chưa ăn bao giờ, đi ăn thử" chẳng hạn, thì cũng cũng cũng, ơ, hên xui, là cũng lo nha, còn ví dụ như là món nào mà mình quán nào mà mình đã ăn chắc chắn ngon rồi thì mình sẽ tự tin hơn.
<laughs> Ừ. Ừm.

Ừm. Mình ấn tượng nhất là cái nước nước lẩu ấy. Cái nước dùng nhá, nó rất là thanh luôn ấy, cái nước dùng của nó rất là thanh đạm nhá. Bình thường là mình không thích, ừ, ờ, lẩu cho lắm đâu bởi vì cái nước lẩu nó hơi bị nhiều gia vị ấy là mình không thích. Nhưng mà cái nước lẩu này này, nó rất là thanh đạm và nó ngọt cái nước của con tôm ấy.
lẩu. Ừm. Ờ. Ngọt nước, con tôm. À, thì ra là trong nước đó nó có con tôm nữa. Ủa, vậy là con tôm đó là con tôm tôm gì? Thấy là tôm nó to hay nhỏ ha? Y là mình cũng thích tôm luôn á.
Ừm. Ừ, tôm mà. Kiểu là, tôm sú ấy. Nước, gọi là, con từ cái nước, ừm, con tôm sú này với cả là người ta sẽ xay cái vỏ tôm với cả xay cái đầu con tôm ấy, xong người ta sẽ, a, lọc ra để người ta lấy cái nước ư, đun cái nước, ư, từ cái bã con vỏ con tôm ấy để làm cái nước ngọt đấy, nước dùng ngọt ấy, đó.
À, à. Thì ra là như vậy. À, bây giờ bạn bạn cho mình biết hơn được hông? Ý là cái cách chế biến cái món này như thế nào ha? Tại vì mình nghe mình rất là tò mò luôn á.
Ừm, thì bình thường ấy đề nó sẽ có một cái nó gọi là riêu tôm. Tức là cái, ơ, cái cái phần mà bạn xay cái đầu con tôm này, cái vỏ tôm các thứ ra, xong rồi bạn, à, lọc lấy c một cái phần nước, bạn cho nước vào bạn khoắng lên bạn lọc lấy một cái phần nước, nó sẽ ra một cái phần nước nó màu hơi hơi nâu nâu ấy, thì bạn đun cái nước ấy lên. Ừm, thì nó sẽ cái là cái nước ngọt và nó sẽ nổi một cái váng váng lên ấy, thì cái lớp váng đấy nó sẽ gọi là riêu. Đó, thì cái nước nước đấy của nó da sẽ rất là trong, nó rất là, à, thơm cái tôm, nước mùi tôm mà, xong rồi nó rất là ngọt, mà nó ngọt ngọt thanh thanh thôi. Ừm, nó không bị, kiểu, ngọt từ xương đâu.
Nó nâu nâu. Đun lên. À! Nước mùi tôm. Đúng rồi. Ồ, wow! Nghe rất là ngon, rất là thú vị, ồ! Bây giờ nha thí dụ như là bạn đã tìm được cái món mới như vậy rồi, bạn để ý được cách nấu nè, mùi vị nè, rồi, à, cái nguyên liệu trong đó nữa, thì, ờ, bạn thấy á là cái cách tìm hiểu cái món mới của mình như vậy á, thì là mình sẽ tìm hiểu những cái cái cái cái cái vấn đề này, đúng hông? Hay là mình cần phải tìm hiểu cái gì trước từ cái món mới?
Ừm.